Ну, по сути, а, если, условно говоря, я переехал вот прям вот в очень хорошую квартирку, где мне разрешат иметь животных. Для меня
.Мгм.
Э, очень грубо это, конечно, называть предметом. Но, вот чтобы дома, в квартире или где я живу было мне вот максимально комфортно, ну, я просто должен оттащить туда своего кота.
Мгм. Мгм. То есть, всё-таки без кота жизнь не та.
Без кота жизнь вообще не та. Вот у меня дома 2 особы, э, г с красивыми мордами они остались. Вот я по ним очень жутко скучаю, хочу их завезти. А, но вот н н не разрешают мне, да, и плюс ещё, наверное, мама не отпустит их тоже. Она их вечно жалуется что они
Мгм. Поче
якобы не нравятся, но врёт она всё. Ой, да, шо она там 10 лет с ними живёт уже. <laughs>
Ну, она и к ним уже привыкла. Это уже, наверно, как часть семьи. Слушай, ну, получается, что ты вот человек, который больше по котам, чем по собакам? Есть кошатники, собачники.
Собаки тоже, просто я думаю, то что для собак уже немножечко жизнь должна быть посерьёзнее быть у и я всё-таки немножечко из таких людей, которые думают, то что им нужно куда больше места, чем котам. И хотя бы просто вот чисто из этики и свободы. А маленькие породы собак й м, ну так срослось онь я, да, я я не очень, как бы, это самое.
Мгм. Мгм. Н не нравятся, да, наверно? Мгм. Слушай, ну вот, ты знаешь, есть люди, которые вообще не любят домашних животные, либо не хотят их заводить, говорят что, да, с ними столько мороки, никуда не уедешь, надо за ними следить, там, чтоб они питались, лечить. В общем, это прям как обуза для некоторых людей. Вот что бы ты им сказал, чтобы как-то переубедить и объяснить им вообще, какая ценность, э, в этом скрыта?
Мгм мгм. Верно верно.